Ne, an so was mitgearbeitet nicht. Ähm, tatsächlich mein Arbeitgeber, ähm, ich sage jetzt nicht, wer das ist, ähm, ist auf jeden Fall 'n großer bekannter Arbeitgeber, ähm, und der hat das so initiiert bei so 'nem Aktionstag, wo ja gut, ich musste dann gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich habe mir dann halt gedacht: „Na gut, das ist jetzt nur Greenwashing, damit Kunden herankommen.” Ähm, ich habe dann da selber vor Ort nicht mitgemacht, aber der CEO, der hat sich dann, ähm, auf jeden Fall mit 'nem Spaten und mit 'nem Bäumchen ablichten lassen, wie er es eingepflanzt hat, ja. Also, w worauf ich hinaus will, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, das ist oft halt eher so fürs eigene Image, ja, fürs Image der Firma, ähm, ja. Hm.
Brauchst du auch nicht. Mhm. Ja. Mhm, ja, Greenwashing ist ja gang und gäbe, jeder will heute möglichst grün und nachhaltig sein, weil's einfach in ist, ohne dass man wirklich effektiv für die Umwelt und für die Städte was tut. Wie stellst du dir denn die Stadtplanung der Zukunft vor, sodass die Städte immer noch lebenswert sind in Zukunft?
Genau. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also, da muss sich auf jeden Fall was tun. Wie gesagt, hm, es muss einfach dafür gesorgt werden, dass mehr Grünflächen entsteht, dass man auf andere, ähm, Baustoffe zurückgreift, ich meine, Holz ist 'n wunderschöner, äh, Rohstoff, dass man damit jetzt keine Wolkenkratzer bauen kann, ist mir schon klar, aber dass man zumindest jetzt, ähm, ja, neue Geschäftsräume, neue Wohnungen dass man da irgendwie so 'n Mittelweg findet, ähm, einfach auf andere Rohstoffe genau. Ganz genau. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, und wenn ich jetzt so ins Ausland gucke, ich bin ab und zu beruflich, ähm, m m in Asien unterwegs, in Hongkong, in Japan. Ähm, da sieht man selbst in Großstädten, ähm, ganz andere Bemühungen und auch einfach so den Willen zu Innovationen, sage ich mal, und dass man nicht so
Mhm. Genau. Ja, zwischen Funktionalität und, ähm, naturnahem Wohnen. Ja. Ja. Mhm. Und das heißt, in Deutschland ist das alles noch so schleppend und nichts geht da wirklich voran und, äh, Deutschland könnte eigentlich sich 'n Beispiel nehmen an solchen anderen Länden an Ländern.
Ja, ja, ja, ja. Also, wenn ja. Auf jeden Fall, ja, ja.
Mhm, verstehe. Okay, das waren alles sehr, sehr spannende Einblicke, die du gegeben hast, und es hat mich gefreut, dir zu lauschen.
Mhm. Hey, vielen Dank für die spannenden, äh, Gegenfragen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch 'n schönen Tag. Vielen Dank.
Danke gleichfalls. Tschüss.

Ja, das Thema Petition, das ist immer schön gemeint und ich glaube, viele denken, w wenn da viele Unterschriften zusammenkommen, das bringt was, aber ich glaube, das bringt nix. Also, das muss ja schon in 'nem sehr großem Maßstab sein. Also, ich sage mal jetzt hier in Frankfurt, wenn du da 120 Stimmen zusammenbringst, das das interessiert ja keinen. Da musst du ja schon irgendwie 100.000 zusammenbringen, dann dann höre dann wird vielleicht mal, äh, die Politik hellhörig. Nein, nein.
Mhm. Hm, klingt alles nicht so positiv, was du da sagst. Ähm, das heißt also, es liegt im Endeffekt eher am Bürger als an der Politik, so dass jeder erst mal im Einzelnen und im Kleinen startet, zum Beispiel durch so Urbaning Urban-Gardening-Projekte. Hast du von so was schon mal gehört? Das ist ja auch in, äh, Großstädten immer mehr im Kommen.
Mhm. Mhm. Ja, das ist tatsächlich immer mehr im Kommen. Ich sehe das hier auch in der, ähm, Nachbarschaft, ähm, das wird teilweise viel gemacht und, ähm, ja, ich finde das w wirklich schön, ähm, grade, ähm, ja, auch jetzt so <snorts> m m kann man ja 'n bisschen weiter aus äh, schweifen mit dem Blick auf die steigenden, äh, Nahrungsmittelkosten, wenn man da kann man ja einfach das Praktische mit dem Sinnvollen miteinander verbinden und einfach selber 'n bisschen was anbauen, ne? Genau.
Mhm. Genau, sodass man selber auch möglichst viel anbaut wa und dann sich auch Kosten spart und, äh, vor allen Dingen auch gesündere Nahrung aufm Teller hat, wo man dann weiß, wo sie herkommt.
Mhm.